Kaya, masaya. Tapos Teka balik tayo sa ano <laughs> ano? <sniffs> ang layo na napuntahan natin. <laughs> Okey lang naman yun. <laughs>
Ang layo na natin ang layo na natin. <chuckles> Pero okey lang, na-discuss naman natin, paano nakakaapekto ang pagpwe papuyat sa iyong kalusugan at produktibidad?
Oo.
Ikaw muna.
Hmm, sa kalusugan, puyat, masama naman. <chuckles> Pero minsan hindi maiwasan, eh 'di ba.
Kung masama, hmm oo alam naman nating masama 'yan. <chuckles> <sniffs>
Tapos mm, basta alam natin okey na yun. <laughs>
Masama yan lalo na sa ano, lalo na nung meron akong kaibigan sabi kasi 'di ba minsan nagpo-post tayo ng story sa social media, tapos may mga tanong sasagutin mo. Tapos nakita niya na nag yes ako o tsinekan ko 'yong question na parang, naranasan mon mo na bang hindi matulog ng 24 hours? 'Tas sabi niya masama 'yan, masama 'yan sa utak. <chuckles>
Mhm. Mhm. Oh.
So yun, natakot ako. <laughs>
Na <laughs> Naranasan ko na yun, 'tas parang
Mm.
Nagha-hallucinate ka na, 'pag walang tulog, 'di ba?
Nakakapagod 'di ba? Oo, totoo yan term na nagha-hallucinate tapos ano, tapos naniniwala din ako dun sa sabi na, di ba laging sinasabi ng matatanda wag kang maliligo ng walang tulog at least matulog ka kahit isang oras.
Oo. Hmm. Mhm.
'Tas ewan ko kung ano yung scientific basis dun, pero hindi ko din yun ginagawa.
Ah, masama yun.

Mhm. Kasi, naka Ang tawag nito, yung katawan naman natin parang, alam naman niya kung anong gagawin.
Mm.
Para maayos yung sarili. <sniffs> So, yung parang ibang mga gamot, 'di na kailangan, kasi kaya na naman ng katawan mo.
'Di ba? Tapos yung iba mahilig mag ano mahilig mag ano bang tawag dun self
Kung maiwasan.
Ah, anong ta self-medicate, self-medi self-medicate mga ganon oo, mga ha basta dapat kapag lang talaga may nagre-res may time may time silang mag-research or magbasa-basa malalaman nila na 'yong sleeping pills halimbawa hindi siya okey na mar hmm, na mataas 'yong dosage dito sa atin ha 'pag nag-search ka online ng sleeping pills ang tataas ng dosaging ng ano na binebenta nila automatic ten ten milligrams agad, sabi ko grabe.
Ah self diagnose, self diagnosis? Mhm. Mhm. Hmm. 'Yung dosage? Oh O 'yun nga, walang mas mababa 'no?
<clicks tongue> Meron pero kailangan mong i-browse, pero automatic talaga yung mga products talagang by default ten milligrams, taas noon.
Hmm. ten milligrams Oh, <laughs> dito sa US gusto ka nilang magkasakit eh. <chuckles>
<chuckles> Ang mahal pa naman ng maganda yung healthcare dito pero mahal 'yun sa totoong buhay, mahal.
Mahal, mahal talaga. Tapos, ano pa ba?